Olá.
Olá.
Tudo bem com você?
Eu tô bem e você?
Tudo ótimo. Obrigado. <chuckles> Me conta o que a música faz para o seu amor no dia a dia?
Que bom. Hum. Cara, música pra mim, <laughs> é fole eu ia falar música é tudo, mas eu acho que é muito clichê, né? <chuckles> Mas assim, música faz parte do meu dia a dia, é porque eu estou sempre ouvindo música, então eu tenho playlist pra ouvir de de casa até o trabalho, trabalho até em casa, eh, vou pegar o metrô, tô ouvindo música. Ah, então assim, eu eu acho que eu consigo talvez dar uma manipulada no meu humor com a música. Então, quando eu sinto que eu tô meio assim: "Ah, eu já tô meio pra baixo e tal". Eu acabo pulando as músicas mais tristes pra tentar reanimar, assim, sabe.
Uhum. <laughs> Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Hum. Boa. Sim, sim, sim, tipo você fala assim: "Não, hoje não. Hoje não satanás, sai daqui".
É tipo se É. Tipo: "Não, adoro essa música, mas pula, passa". Não, não dá, é. Mas e também quando eu tô meio, sei lá, às vezes eu quero ouvir uma música mais triste, tristezinha, porque eu tô nessa vibe e aí eu vou, vou ouvir com certeza. Mas pra mim, assim, eu consigo, eh eh, eu acho que é muito claro meu humor quando co pela música que eu tô ouvindo e e pra você?
Não é o momento, né? Uhum. Uhum. Ah. Aham. Uhum. Então, eu sou bem parecido também. Eu gosto bastante de ouvir música. Hoje em dia eu trabalho em casa, então é muito raro ter esse momento ir e vir, né, ouvindo música. Mas assim, eu gosto, às vezes às vezes eu preciso pôr música para me concentrar no trabalho. E também as músicas pra praticar atividade física. Nossa, praticar atividade física sem ouvir música nossa é um menino sábado sábado eu fui para a academia e eu fui sem fone de ouvido, aquilo porque geralmente eles tocam, hã, umas músicas eletrônicas legais sábado.
Uhum. Aham. Sim. Aham. Aham. Boa. Legal. Não tem como, né? Não tem como. Hã. Aham. Ah! Meu Deus. Tá. Boa.
E eles estavam tocando umas músicas, assim, que eu chamo de música de corno, tá, aquelas músicas, eh, muito românticas e sofridas. Ah, me poupe, sabe? Eu falo: "Meu Deus!". Não! Quem
<laughs> Aham, sei. <laughs> Ai, ai. <laughs>
quem que escolheu isso? Eu me arrependi horrores de não ter não ter meu fone naquele momento.
Exatamente e eu não olha eu não saio de casa sem fone, não saio, eu posso, sei lá, posso tá indo num lugar assim que eu não não vou ouvir ouvir música, mas eu levo, porque falo: "Aí qualquer coisa, né".
Uhum. Vai que, né?
Qualquer coisa, né. Esses dias eu fui no onde que eu fui, eu fui no no shopping com os amigos e eles estavam visitando do Brasil aqui, né. Então imagina a loucura na outlet, né, eu falei: "Ah, eu vou levar o fone, mas eu nem vou precisar". Ah, deu vinte minutos, eu já estava ouvindo música lá, falou nossa, só vão atrás, procurar as roupas que eu tô aqui passeando, porque, ah é porque tipo é uma bagunça e aí corre atrás disso, corre atrás de sei que lá. E aí eu coloco o cancelamento de ruído, não escuto mais nada. Então, pra mim é é é ótimo assim a música, o fone assim tá sempre com o fone em mãos.
Uhum. Uhum, sim. <laughs> É, e abstraindo, né? Uhum. Aham. Uhum, sim, nossa, com certeza, também, por exemplo, assim, voltando um pouco na academia, teve um dia que eu também estava sem fone, porque meu fone não estava carregado. Eu esqueci de carregar <chuckles> pois é, e aí eu ouvi aqueles barulhinhos assim de metal batendo tuc tac tac e a gemessão do povo.
Uhum. Aham, ai, meu Deus, é, aham. Hã. Ah. <laughs>
E, <chuckles> aí eu pensei nossa que ambiente desagradável. Por isso que as pessoas desistem com com a minha música, eu não percebia isso. <chuckles>
Exato, exatamente. Exatamente é e eu, eu tenho essa sensação também, ah, muda, né, e você falou assim, "ah, hoje em dia eu não não vou, não tenho mais o caminho de ida e volta, sabe, do trabalho". Eu também tive essa fase muito tempo eu fiquei de home office, então eu per tinha perdido esse essa questão de da música, hã, e mas eu não consigo trabalhar muito com música.
Hum. Uhum, hum. Aham. Uhum.
Hum, nã não é que eu não consigo, depende do que eu tô fazendo, sabe.
Hum, te dis Depende, mas assim e não e depende do que você tá fazendo, mas, hã, você já tentou diferentes estilos, talvez pra, "Ah, talvez esse aqui dê".
Já, eu tenho uma playlist que eu de focos que eu escuto muitas vezes quando eu tô trabalhando, mas no meu trabalho atual, assim eu não consigo, porque a atualmente eu eu trabalho numa área mais administrativa e aí mexe com muitos números e e tal. Então eu não não consigo assim ficar muito com música. A música me atrapalha um pouco eh.
Uhum. Uhum. Tem que ter um entendo, tem que ter um foco total ali, né?
Exatamente. E e, eh, no meu outro trabalho, quando eu estava trabalhando numa área da arquitetura mais, eh, criativa e tal, assim, aí eu conseguiria conseguia ficar, tipo, o dia inteiro com com música.
Aham, sim. Daí é que ia, né? Uhum.
É, exatamente. Ainda mais quando eu tinha, assim quando eu já tinha aquela ideia pronta, já tinha um esboço e era só pegar aquele esboço e transformar num num desenho ali no computador nossa, aí de boa. É. Exatamente. Mas quando era questão assim de, eh: "Ah, eu estou criando alguma coisa nova" porque a criatividade, né, co eh, ela é boa com a música, só que quando a gente fala de arquitetura, mis mescla muito com regras, né. Eh, em medidas, então, tem medidas mínimas, tem isso, tem aquilo, aí não fecha a planta, aí faz cálculo, aí blá blá blá, aí volta. Então, essa parte assim, quando envolve muitas coisas com regras, assim, eu eu preciso ficar sem música ou com a música baixa, senão eu me perco. <laughs>
Uhum. Sim. Ah. Daí aj até ajuda, né, na verdade. Uhum, pode crer. Uhum. Uhum, sim. Ah, sim, sim. As medidas e tudo mais, né. Aham. Uhum. Uhum. Sim, <laughs> pra conseguir pensar certinho, né?
Exatamente. Mas dirigir eu não sei dirigir sem música.
Pois é. Ah, legal. Você precisa ter uma trilha sonora. <laughs> E ge e geralmente o que que você ouve dirigindo?
Preciso ter uma trilha sonora. Ah, eu sou eu escuto eu escuto muita coisa, mas eu sou muito do pop, do do indie, eh, ai não eu não sei: "Quem que eu posso te falar que eu escuto?" Hã. Eu tenho 30
Uhum. Uhum. E, assim. Quan quantos anos você tem? 30, OK. É, eu perguntei pra ter uma referência, assim do tipo de pop que você ouve se você ouve os antigos também.
Ah. Ah. E qual que é o vo você escuta pop também?
Por exemplo, o ouço, ouço muito pop, por exemplo, Britney Spears, você ouve nos dias de hoje? É, então, nossa, eu acho que dia desses eu estava, novamente, treinando, né, aí eu precisei mandar pra uma amiga minha, também na casa dos 30, eu falei assim: "Não adianta, né, eterna ra princesa do pop".
Aham. Cla com certeza. Aham. <laughs>
A a Britney Spears. Porque
Aham. É. E eu a eu acho que assim, por exemplo, pra mim, a Britney, ela tá sempre por ali, mas eu não vou falar: "Nossa, eu escuto a Britney toda semana", mas tá na minha playlist em algum lugar, sabe. <chuckles> Ela volta, em algum momento ela volta.
Uhum. É, não, eu também não. Sim, tipo, ela volta, né. Igual, por exemplo, a fase Sasha Fierce da da Beyoncé.
<laughs> Sim. <laughs> Mas, aí, eu tenho que te confessar que a Beyoncé tá muito na minha playlist, porque semana passada eu fui no show dela, então
Uhum. Ai, que legal, do Cowboy Carter, né? Uhum.
Você é, então você fica, assim depois do show, você fica vici 1º que eu fiz a playlist exatamente do setlist do show, pra já ir inteirando e tal. E aí depois do show, você fica assim, né, "aí volta naquela", "volta não sei aonde". <chuckles>
Aham. Sim. Ah. Daí você fica, hã, ouvindo as atuais que, ah, eu não sei, na verdade, eu não sei o que que to que que toca na Cowboy Carter, assim, além do do CD?
Ah, são são 30 músicas, né, se eu não me engano. Tipo, são 3h de show, então ela volta para as antigas, toca The Fireboy, toca Single Ladies, tipo assim, das antigas, né, hã, toca f tem uma parte que toca, eh, Formation, Alien Superstar. Não não é um não é uma turnê dedicada ao álbum novo, sabe?
Uhum. Uhum. Não. Uhum. Hum. Ah, entendi, entendi.
tipo ele ela tem ela tem começa com o álbum novo e tal, mas ela ela canta muitas músicas, assim, de outros álbuns, da história dela e tal.
Aham. Uhum. É ma é mais ou menos igual aquela que teve que teve antes do do CD anterior?
É. É parecida, é
Ah, entendi, entendi. É que realmente eu não eu não não sei nada de show, por isso que eu estou te perguntando tanto. <laughs>
Ah é? <laughs> É, tem uma hora que ela que ela entra no naquele cavalo prateado, que eu esque da do Renaissance.
Hum. Ah, tem Aham, sim.
E aí começa tipo a parte do Renaissance, sabe. Então, eh, são vários são vários atos assim, né, e aí tem claro que o essa ess é mais focado no álbum atual e tal, mas tanto que eles vendem lá no merchandise dela, eles vendem uma camiseta assim, eh: "Não é um show de country, é um show da Beyoncé." <laughs> É, mas é é é legal. Nossa, e foi, assim, um show incrível.
Ai, que legal, que legal. Uhum. Uhum. Aham. Legal, legal. Interessantíssimo. Uhum. Uhum. Se engraçado que, hã, tem um filme, se eu não me engano, ele é da Amazon, eu não lembro, na verdade, se se ele se ele está na Amazon ou se ou se ele está na Max, que é de uma c é uma cantora, hã, eu não vou lembrar o nome do filme, eu lembro o nome da cantora, que é Lady Raven. No é assim, é uma personagem inspirada em várias cantoras, pelo que eu entendi
Muito bom. Aham. Uhum. Aham. Ok. Ah é?
e aham, deixa eu ver se eu acho aqui.
Nunca vi esse filme.
Hum, o Lady Raven. O nome do filme é
Hum, cara, e tá eu sou péssimo com filme, mas <laughs> Reid Lady Reeven. É, tem
Deixa eu Não, eu já vou eu vou achar aqui eu vou achar aqui. É armadilha, o nome do filme. O nome do filme é Trap. Uhum. Sim, eu vou tipo, sinopse. Sem spoiler, tá?
Armadilha. Trap. OK. Achei. Aham, tá, me conta.
É, eh, um serial killer. Ele tá no show, assim, mas ele tá porque ele tá levando a filha de dele e aí o FBI sabe que ele vai estar naquele show, então eles fazem todo um um cuidado pra conseguir encontrar ele. E durante todo o o filme vai tocando as músicas, né, dessa personagem, a cantora. E aí eles fizeram um álbum tem um álbum no no Spotify e tal, de que depois que eu assisti o filme, eu fiquei <laughs> eu fiquei ouvindo o álbum, assim por umas 2 semanas. Aí que você me falou da da Beyoncé eu pensei: "Ah, deve ser esse mesmo." Uhum.
Eita. Aham, OK OK. Ah. Aham. Entendi. Ah. E Sério? <laughs> Aham. É, e exatamente. Então, você não tem costume muito de ir em shows?
Não, não tenho. Eu sempre, ah, nunca tive muita oportunidade no Brasil aqui eu até tenho, mas eu meio que fico com preguiça.
Olha. Ah ah, é muito bom <chuckles> eu eu sou eu sou uma pessoa eu já fui em tudo quanto é show que você imaginar, no Brasil, aqui. Então, eu amo, pra mim é uma coisa assim principalmente de pessoas que eu gosto muito, né. Então, eu fico doido, assim. E, por exemplo, agora, eh, setembro tem da Gaga. É. E eu ainda não tenho ingresso, estou desesperado.
Pois é. Uhum. Sim, sim. Uhum. Ah, eu lembro que você falou que você estava correndo atrás para tentar comprar, né?
Então, menina, eu, tipo
E aí?
Tem 6 shows não, é porque aqui é muito fácil você comprar ingresso, assim, você compra no dia do show você compra, porque a as pessoas elas compram e elas colocam lá pra revender, sabe, então é muito fácil.
Uhum. Uhum. Eu lembro que você falou que você gosta de comprar até no calor do momento, né.
É, exatamente. Então assim só que o problema é que, a bi a da Beyon da Beyoncé, eu comprei, porque, eh, dois amigos meus vieram do Brasil pra esse show, então a gente tinha que se programar antes, hã, e aí f a gente co eu comprei e aí eu consegui um lugar, assim, ótimo. Foi caro? Foi, mas
<laughs> Uhum, sim.
a gente viu ela super perto, tal, agora, eu imaginei eu falei: "Não, vou conseguir comprar o da Gaga também", só cara, esgotou muito rápido e eu fiquei na fila sabe quando você é um número, assim
Uhum, legal. Uhum. Sim, sim.
cinquenta e poucos mil e o espaço não é tão grande, porque é no Madison Square Garden, é 20.000 pessoas só
Eita. Uhum.
né, então tá difícil comprar. Os preços estão assim, tipo, mil mil dólares.
Hum, entendi.
É, tá tá bem carinho, é, mas eu sigo aqui tentando.
Entendi, vai conseguir, vai conseguir, tenhamos fé, uhum, sim. Uhum.
<chuckles> Não uma hora uma hora eu vou conseguir, eh. Vou dar é depois eu vou dar um jeito, mas vamos ver, mas eu não deixo passar, porque eu eu tenho muitas muitas memórias assim de de show. Assim, acho que a mu a música me acompanha sempre. Então eu tenho muitas playlists assim. Eu tenho pessoas que eu olho e falo essa pessoa é tal música ou tal álbum ou tal artista. <chuckles> Então eu tenho muita memória com música.
Uhum. Ai que legal. Ah, não, que legal, que legal eu. Hã, também tenho muita memória com música assim, mas talvez eu até devesse mai ir ir mais em shows igual igual você, hã, costuma ir, porque, pelo que você está me contando, realmente ajuda a gente a se conectar bastante com o artista, né.
Sim, exatamente quem que é o seu artista favorito? Assim, se você pudesse escolher um.
Ah, da atualidade, eu diria, poxa vida, é tão difícil. Eu não tenho, eu não tenho. Eu gosto de diferentes artistas por diferentes motivos. Sei lá, me veio na cabeça da atualidade. Hã, a Lana Del Rey e a Ariana Grande.
Aham. Aham. Ai amo Lana. Amo as 2, mas amo mais a Lana.
<chuckles> Ah, sim, a Lady Gaga. Eu gostava muito quando eu era mais novo, mas depois eu desapeguei assim, eu
Ah, ela é minha, minha favorita, não tem como <laughs>
Uhum. Ela é ela ela, ela na na nossa época, ela foi a maioral, né.
<laughs> Não, e ela voltou com tudo, né. Agora agora ela está com tudo assim aqui ela tá, é no topo, assim todos assim.
Voltou, voltou, uhum. É, não acho que no no mundo todo, né. Porque esse álbum novo dela é muito parecido com, hã, o que a gente conheceu lá, principalmente na era do Born This Way, né.
Uhum. Sim, não, sim, exatamente e ela soltou logo a Abracadabra. Para mim é uma das melhores do álbum. Assim está muito boa, gente, você tá na balada
Uhum. Sim. Tá muito Lady, está muito Lady Gaga, né?
Exato. Você está na balada, toca aquela música, meu Deus, eu eu vou do do teto e volto.
Uhum. <laughs> Então toda aquela vibe da Lady Gaga assim é meio bruxona e fashion ao mesmo tempo.
Aham. Exato. É estranhona, né. Tá tá tá bom, tá muito legal, então.
Uhum sim. a ga a Gaga que a gente ama.
Exato, ela voltou <giggles> mas é, mas Ariana Grande, eu gosto muito dela também. Eu acho que não tem uma voz incomparável com a dela.
Pois é. <chuckles> Uhum é verdade. Mas é é isso assim. Eu hã, eu acho que eu iria num show da Lady Gaga se se ela viesse por aqui assim.
Muito boa. É. Uhum. Vai se ela se ela for, você tem que ir, viu? Vou cobrar. <laughs>
Uhum. para o para o meu adolescente interior. <chuckles>
É exatamente. <laughs> Mas é isso, acho que música influencia muito a gente, o humor, né, no dia a dia, né.
Sim. Com certeza, adorei a conversa, viu? Até a próxima.
<chuckles> Muito bom, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.